Boleh halo, Mbak, selamat siang.
Iya, halo halo, selamat siang juga, Kak, gimana nih kabarnya? Masih sehat, wah.
Iya. Aku sehat sehat, semangat dong, masih semangat. Mbaknya sendiri gimana? Sehat kah, masih semangat kah, atau gimana?
Iya iya. Heeh. Wow iya, masih semangat nih untuk ngobrol, udah lumayan, apa ya, ada awan yang lewat nih, jadi nggak terlalu panas sekarang. <laughs>
Oke. Heeh heeh. Ya ya. Oh, iya iya iya, tempatku juga sih, Mbak, tempatku juga, tadi panas sih, cuman sekarang udah mendung lah, jadi enak gitu kalau mau yapping gitu kan, ya, kalau mau ngobrol-ngobrol, gitu. Enaknya nih, mmm, aku pengen ngobrolin, apa ya, Mbak, ya, tentang masa depan lah, Mbak, gitu, biasa kan ya, kita kan, ada lah pasti planning-planning ke depan, gitu kan, ya. Nah, aku pengen tanya deh, mmm, ada nggak sih, mmm, yang ngebuat Mbaknya tuh frustasi gitu, tentang masa depan, kalau kata aku ada sih kayaknya ya, cuman ya, semua orang pasti ada sih. Nah, kalau Mbaknya sendiri, apa tuh Mbak yang ngebuat Mbaknya frustasi gitu, tentang masa depan itu sendiri?
Iya. Mhm. Nah. Iya iya iya. Oh gitu. Mhm? Oke, pernah. Iya iya. Heeh. Mmm. Iya, pasti ada. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya, oke oke. Eh, yang paling membuat frustrasi itu karena, adanya ketidakpastian sih, Kak. Karena kan kita nggak tau ya, kita nggak tau apa yang akan terjadi nih, di masa mendatang. Ya, 5 menit sekarang aja kita nggak tahu. <laughs> Iya kan, Kak? Heeh. Itu sih, iya iya, mhm?
Mmm, oke, bener. Iya. Bener bener, masih kayak menerka-nerka gitu kan, ya? Mhm mhm, bener. Bener bener bener, sama sih, aku juga yang ngebuat frustrasi tentang masa depan tuh adalah ketidakpastian, ya. Karena kita menerka-nerka dan, iya, kayak ini aja lah, jalan tanpa arah, ngerti nggak sih, jalan, kayak tinggal pilih A,B,C,D, tapi kita nggak tau tuh ujungnya akan kemana, apakah akan selamat, apakah akan akan jatuh, apakah akan terpuruk, apakah akan dibangkitkan, gitu kan, kita nggak tau ya, sama sih kurang lebih. Nah, tapi, mmm, apa sih Mbak, mmm, biasanya tuh yang bikin banyak rasa khawatir gitu, atau stres kalau mikir masa depan?
Iya iya iya. Mhm. Punten. Iya. Iya. Benar, iya. Mmm, m Iya iya. Tergantung